Круто, круто, но это такая интересная история, вот что вот не добавили, да, и потом вот у тебя, ну, вот в такую нехорошую ситуацию поставили, да, вот как будто ты уже думала, всё, там зани займусь своим делом.
Ну да, это благо, вот знаешь, это повезло, что мне когда-то там 2 коллеги, они мне написали и: "А а а ты что, как бы, ты не будешь присутствовать на встрече? У нас же там общий проект, там там надо кое-что обсудить". И я такая думаю, спасибо им, что они меня предупредили. Я думаю, что в конечном бы итоге да, если бы выяснилось, что у меня не было приглашения, но вроде как не моя вина. Но это было и в моих интересах тоже вот присутствовать на этой встрече. И вот так пришлось выкручиваться. Собственно, хорошо, что планшет был со мной. Там
Ну така Мгм. Интересная ситуация на самом деле. А смотри, а допустим, вот э, э, как у тебя с семьей? Да, вот может, э, как-то семья вот действует на твои хобби, <chuckles> на твои какие-то занятия? Вот был, может, э, какой-то момент, когда что-то тоже н н ну не получилось из-за семьи или, наоборот, вот надо было вот что-то быть и с семьей делать, а там не с не не на роликах кататься или не там чем-то своим заниматься, да, из-за каких-то, да, может, даже таких, ну, незначительных вещей, да, но всё-таки надо было свои планы отменить.
Слушай, ну, вот такие ситуации происходят, когда, допустим, ну, не знаю, ты там запланировал, что ты вечером займёшься там, ну, не знаю, покатаешься на роликах, а бабушка там сможет посидеть с ребёнком, бабушка тут говорит: "Я как-то приболела". А: "Я себя плохо чувствую". И, соответственно, всё, у тебя планы отменились, ты уже не можешь у неё ребёнка оставить. Вот, поэтому
Всё, ребёнок сейчас твой, да, <laughs> у тебя, да и да и как будто вот планы меняются. Мгм.
Э. Да, да да да. А, и, соответственно, приходится как-то либо что-то переносить. Но у меня, кстати, вот эт пока еще дочь была маленькая, ам, она у меня была приучена а. То есть я находила способы. Знаешь, сначала она в коляске была, я каталась на роликах. Собственно, я встала на ролики, когда родила. Вот так вот. Это как-то так совпало. <chuckles> И
Ну, это круто на самом деле, вот, э, что такая возможность появилась, да, вот, э, и попробовать. Мгм.
Да, я каталась с ребёнком на роликах, и, э, соответственно, когда вот она уже там была постарше, в коляске мы уже не катались, но были там варианты, там, самокат- я ее на самокате там толкаю, на велике. И сама еду. Ну, а, с семьей это не всегда удобно, потому что ты когда один катаешся у тебя там свой ритм, свой темп, а там ты можешь прокатится с ветерком. А с ребенком это всегда какие-то перерывы, какие-то там отвлечения там: "Ой, белочка пробежала", <chuckles> и всё такое.
<chuckles> Ой, голубь, э, да, по полетел. Да, это понятно, конечно. А на самом деле, вот, э Как на самом деле вот ты сейчас справляешься? Ты сказала, что ты как будто уже справля как будто совершенства нет, но уже лучше, да, вот если сравнить, э, со временем пораньше, что изменилось и как, может, ты справилась, а, в улучшении вот, э, вот это совмещение всего. Да, чего ты хочешь, как время для себя, время для семьи, для работы.